Anladım. Gerçekten çok güzel. Yani, burada da, eee, ailenin tutumuna baktığımız zaman kendilerince bir, iii, tabii ki haklı olduklarını düşündükleri bir durum söz konusu. Onlar da senin, hani, kendini güvencene güvenceye almanı bir şekilde istiyorlar, ama maalesef ki şöyle bir durum var, jenerasyonlar biraz değişti. Hani, eee, bir ve de onların döneminde ev sahibi olma durumuyla şu andaki ekonomi içerisinde ev sahibi olma, araba sahibi olma kesinlikle aynı değil. Öz özellikle pandemiden sonra bu çok çok değişti. Hani, pandemiden önce belki bir tık olabilir gibiydi ama pandemiden sonra bu daha da çok değişti. İii, bazı yetişkinler bu durumun farkına varmıyorlar, hani, o uçurumun farkına varamıyorbil varamayabiliyorlar. E, büyük ihtimal ailen de bu noktayı kaçırıyor ve, ııı, senin üzerinde, böyle, bir baskı oluşmasına neden oluyorlar. Zaten sen hazır olduğunda, bunu yapabiliyor olduğunda, iii, bu noktaya geldiğinde ve bu olgunluğa sahip olduğunda, bunu zamanı geldiğinde bir şekilde yapacaksındır, yapman gerekiyorsa ve hiçbir zaman herkesin evi ya da arabası olma, eee, koşulu söz konusu değil. Belki de ileride bir aile kurduğunda ortak bunlara sahip olacaksınız. Yani, bu da söz konusu olabilir. Yani, bu bakış Hı hı.
Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle. <chuckles> Çok mantıklı gelmiyor, evet, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Ya, hiçbir şey için ger ııı, geç kalınmış değil ve, hani, eee, anın tadını, ııı, çıkarmak. Iıı, geleceğe veya geçmişe çok takılmayıp, ııı, anı yaşayarak ve, ııı, her a andan keyif alarak, ııı, hayatı yaşamak gerektiği ve hayatın her durumuna açık olmak, ııı, gerektiği düşüncesindeyim ama, işte, evet, ııı, az önce senin bahsettiğin gibi belki jenerasyon farkı veya, eee, belki nesil, eee, farkından dolayı bazı konular veya yetiştirilme tarzı da olabilir. Iıı, böyle durumlar gerçekleşebiliyor ama, ııı, tabii kendimi tanıdıktan sonra ve benim ne isteyip ne istemediğimi bildikten sonra her şeyin zamanı ve yeri olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. He he. Kesinlikle. Ben son bir şey daha merak ediyorum. Sendeki bu değişimden sonra, öz güveni yeniden kazandıktan sonra, arkadaş çevren değişti mi?
Tabii. Hı hı.